Olha, geralmente eu eu faço esses trabalhos, né, essas pesquisas, eh, na parte da tarde. Enfim, que eu e meu marido tá trabalhando, meu filho está na escola, então é quando eu tenho mais disponibilidade ali de de estar só, né, e me concentrar. E a intenção é essa, eu tá o máximo de tempo ali, eh, sozinha pra poder me concentrar e e realizar aquilo que eu me propus, sabe? Eh, então é na parte da tarde que eu faço, mas por outro que eu consigo que né, que pelo menos eu, às vezes consigo, às vezes, eh, procrastino, por conta das distrações eu acabo me distraindo. Seja numa rede social, entra uma notificação, aí eu olho a caixa do email, aí eu fico n ai vou ver no s no no celular se teve alguma ligação, se recebi mensagens, então eu fico nessa sabe e e aí a
Hum. Uhum. Hum. Hum. Sim, sim. Que você consegue. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. São muitos estímulos, né, ali, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, pelo que você está dizendo. Uhum.
Muito. Exatamente. É, e aí tem um dado também importante pra eu te passar, é que eu tenho TDAH. Isso já dificulta bastante, né, minha vida, vamos dizer assim. Porque eu já tenho essa naturalmente aí, essa dificuldade no foco, sabe, então focar pra mim já é um um desafio. Então por isso que eu procuro fazer à tarde, né, que que eu tenho certe que eu já fiz as atividades de manhã, né, da casa, enfim. E aí a deixo à tarde pra pra me dedicar realmente ao trabalho, a a às tarefas, né, enfim, às pesquisas pra igreja. Mas fi eu ainda tenho muita dificuldade, sabe. E e eu precisava realmente s não sei, tentar alguma coisa diferente que eu ainda não fiz, sabe?
Hum. Aham. Sim, sim, aham. Sim. Uhum. É. É. Aham. Sim, sim, é. Olha